Allora, dipendeva anche un po' dal giorno, però generalmente, visto che comunque mi trovavo in una stanza, su dei libri a studiare con la testa bassa, ovviamente uscivo magari fuori in balcone e ecco, prendevo un po' d'aria, mi guardavo un po' intorno magari, ehm, dicevo: "Guardia gu guardiamo guardiamo anche un po' il mondo esterno, cosa sta succedendo"; uhm, ehm, sì mi aiutava molt
Ah-ah. Mh-mh. E tra alto è abbastanza risaputo che staccare anche solo per 5-10 minuti, in qualche modo ti fa recuperare la concentrazione, perché poi in qualche modo la soglia dell'attenzione mentre studi si abbassa, e il cervello ha proprio fisiologicamente bisogno di 10 minuti di stop. Quindi probabilmente è stato anche il tuo caso no, era proprio necessario potersi concedere, anche perché poi arrivi a un punto in cui ricapisci che non apprendi più, cioè non capisci neanche più quello che leggi, in qualche modo.
Eh sì. No infatti. Ecco, infatti hai toccato un punto molto importante, no, perché questo or era un altro problemino che si presentava prima. Ovviamente quando studiamo, stiamo, uhm, chiedendo molta energia al nostro corpo. Quindi, ehm, se magari ci facciamo 5-6 ore filate, senza mai alzare testa, diventa anche un po' controproducente, perché il cervello non assimila più informazioni, quindi è inutile alla fine. Ehm
Mh. Chiaro. Beh, sì, è vero. Succede, succede spesso, assolutamente. Quindi queste pause ti aiutavano. Comunque poi riprendevi lo studio, ehm, per quel che riguarda la tua vita sociale invece poi come si mhmm, diciamo si articola
Sì, ma è anche 5 minu Eh beh, uhm, anche quella un po' è cambiata comunque perché, uhm, anche magari l'uscire la sera: durante la settimana, quando poi il giorno dopo bisogna rialzarsi presto, anche lì non era il massimo, perché andavo a dormire tardi e mi svegliavo presto, quindi facevo proprio le ore piccole. Sì. Ehm
Mh-mh. Eh beh. <chuckles> Certo, mh. No no non sarà stato semplice.
ho magari cercato di, uhm, modificare, somma queste abitudini in un modo del tipo: magari uscivo di casa soltanto il venerdì sera, in modo che il giorno dopo era sabato, quindi si poteva anche fare più tardi. Oppure magari, anche con degli amici, abbiamo deciso di trascorrere anche serate in casa, perchè perché no. E, ehm, abbiamo riscoperto un po' no, eh, questi giochi da tavola.
Mh-mh. Ah okay. Ah. Certo, e in quel caso sicuramente È il piacere di stare a casa, di poter condividere, esatto, i giochi da tavola. E dimmi un po', in quel periodo lì dove eri, mhmm, ehm, comunque, mhmm, preso da tanti impegni, ancora non riuscivi a gestire bene queste tue, ehm, fasi della giornata, c'è stato un qualcuno che ti ha aiutato comunque anche a rendertene conto? Non so, un amico, un familiare, ehm, che ti ha detto: "Guarda, così non puoi andare avanti, ti vedo giù", ecco qualcuno ti ha aiutato?